Chính xác, chính xác.
Hai cái điều này làm nên giá trị một con người rất là tốt luôn nè, vậy thì, ờ, ông bạn đã làm gương như thế nào?
Ờ, ờ. OK, thì đầu tiên á, mình sẽ nói về câu chuyện, ờ, hiếu thảo đi ha, thì ông của mình á là cúng cúng tổ, cúng giỗ rất là nhiều. Kiểu là, tại vì, những người, gọi là, cha mẹ, những bậc tiền bối của, ơ, ông ngoại mình là mất hết rồi đâu mình đâu biết ai đâu, nhưng mà mình thấy được hành động là nhớ mỗi năm ha, khoảng 4-5 cái đám giỗ. Và mình hỏi ra đó, thì này là ông cóc, rồi bà cóc, rồi ông cóc nội, rồi bà cóc nội, rồi dì, chú, <chuckles> hông biết ai luôn, nhưng mà ông ngoại vẫn cúng, vẫn nhớ nh nhớ ơn sinh thành đã sinh ra, đã đã nuôi nấng, đã tạo nên.
Mà ông bạn nhớ hết luôn, đúng hông? Hay.